Ah bah, oui, moi j'imagine bien, c'est clair et du coup, donc tu as réussi, heu, à te créer, finalement, une petite routine, des petits rituels qui t'ont après finalement aidé à réussir à mieux te déconnecter, justement?
Ouais, complètement, du coup, beh, ouais, effectivement, je m'étais fait une petite, heu, routine où donc j'allais au bureau à à 8:00, j'y étais toujours un petit peu avant 8:00, mais voilà, grosso modo, à 8:00. Je travaillais souvent le matin sur tout ce qui était un petit peu administratif, voilà les factures, la compta, les, heu, les enfin voilà, tous te les mails, heu, v heu, v ouais, vraiment tout ce qui était administratif le matin. Donc finalement, j'essayais de plier ça parce que je m'étais rendu compte que, voilà, j'étais un petit peu plus, hem, plus produ ouais exactement et puis, heu et puis ça permet de libérer l'esprit aussi quand on fait les tâches un petit peu moins plaisantes le matin, voilà, le reste de la journée est un petit peu plus légère, donc heu, donc heu, ça le matin. J'allais manger vers, heu, entre 12:00 et 13:00, ça dépendait de la charge de travail. J'allais faire une petite sieste et heu et je et bah, ça c'était l'avantage de vivre donc il y a un inconvénient de vivre sur place, c'est que, heu, c'est que, heu, on déconnecte pas très souvent mais par contre pour aller faire une sieste d'1 heure en pleine journée, ça c'était assez chouette donc hem, donc voilà, j'allais souvent faire une petite sieste et je revenais, heu, je revenais au bureau entre 15:00 et 16:00 jusqu'à, voilà, jusqu'à 19, 19:00-20:00 ça dépendait de la de la charge de travail aussi donc, heu
Mmh mh. Plus efficace le matin? <chuckles> Mmh mh. C'est clair. Ou qui mmh. <chuckles> Tu quittes jamais vraiment, ouais. Mmh. <chuckles> Hyper pratique. <chuckles> Mmh, OK. Ouais, ça te faisait des bonnes journées, heu, quand même ouais.
donc heu, donc ouais, effectivement, je met Ouais, ouais, ouais, complètement après voilà, ça c'était une journée, heu, légère, heu, <chuckles> légère mais il y a malheureusement beaucoup de journées en hôtellerie notamment où il y a énormément d'imprévus et on doit, voilà, aller en fonction des priorités, aller en fonction des imprévus, aller en fonction des, heu, des prestataires qui intervenaient. Exactement et donc, heu, donc la sieste passait souvent à la trappe, heu, malheureusement et là et là quand quelqu'un m'appelait entre, heu, 13:00 et 15:00, là j'avoue que je le recevais un petit peu mal parce que c'était mon heure de sommeil qui qui en pâtissait. <chuckles>
Et oui. Les urgences ou des choses comme ça? Mmh. Aïe aïe. <chuckles> <sucks teeth> Ah l donc là, c'était ouais, c'était pas le la bonne période là, quand ça se passait comme ça du coup.
Ah oui, oui, oui, complètement mais voilà, j'avais trouvé un peu mon rythme de croisière, effectivement, comme ça, ouais.

Du coup, est-ce que tu penses que tu vas retomber un petit peu dans cette routine, heu, à fond pour ta prochaine expérience pro? Ou tu arriveras, tu penses un petit peu plus vite quand même à garder un peu de temps pour toi?
Non, bah je pense effectivement que cette 1re expérience m'a servi, heu heu, de leçon. Alors je vais en tirer les bonnes choses hein, je vais je vais réappliquer ce qui avait fonctionné sur, heu, sur cette 1re expérience-là. Je vais voilà, je vais je vais réappliquer tout ça, notamment au niveau de de l'atmosphère dans l'équipe. C'est 1 des points qui est qui est qui est vraiment, heu, primordial pour moi, c'est qu'il y ait une bonne atmosphère sereine de travail pour tout le monde, heu, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les collaborateurs. Mais je crois vraiment, moi enfin, ouais, aller au travail le matin, s'il y a une ambiance délétère, heu, c'est enfin voilà, c'est c'est pas agréable, heu, pour tout le monde. Donc, heu donc, heu, voilà je mettrai un point d'honneur à ce qu'il y ait une voilà sans que tout le monde soit copain on est pas forcé d'être copain avec, heu, tout le monde mais voilà que qu'il y ait une ambiance, heu et exactement voilà une ambiance, heu, si ce n'est pas chaleureuse au moins cordiale, voilà exactement donc, heu ouais donc une fois que ça sera mis en place effectivement donc déjà, heu, voilà j'aurai l'esprit tranquille et heu et puis une fois que tout va rouler alors voilà moi en fait je me prépare de de cette manière-là, c'est que je vais avoir 2-3-4 premiers mois qui vont être, heu, effectivement très intenses, le le temps de tout mettre en place et heu et après ça, effectivement je me mettrai un petit peu moins de de pression que je me la suis mise, heu, lors de lors de ma 1re, heu, expérience et je ferai très attention à couper très, heu, très sérieusement au moins 1 fois par semaine, chose que je ne faisais pas forcément sur, heu, sur ma 1re mission.
Mmh mh. Mmh mh. Ah oui, c'est clair, mmh mh. Oui. c'est sûr, ça au moins on s'entende bien. Cordial. Mmh mh. <chuckles> Minimum. Mmh mh. Mmh mh. Forcément. OK, bah j'espère que tu vas y arriver, mais il y a pas de raison maintenant, vu que tu as un petit peu plus, heu, d'expérience, en tout cas, il y a pas de raison que ça fonctionne pas et
Oui, oui. Tout à fait, tout à fait, j'aurai du temps pour aller skier normalement <laughs> entre les entre voilà sur mes jours de congés notamment, je serai au pied des poutres donc ça va être chouette.
<laughs> C'est ça. Ça va être cool, c'est clair et après, pour la partie logement aussi, tu seras logé pareil sur place ou tu auras quelque chose peut être un peu plus à l'écart pour, heu, encore mieux déconnecter?